なんかひよこに色が付いてました、もしかしたら？色が何か付いたのが、あったような気がする。
いや、わたしの記憶では色がなかった、ちょっと分からないんです、もう覚えてないんですけど、で、それでなんかひよこをいっぴき捕ってきて。でもね、ああいう、夜店のしよこってすごい弱いみたいで、すぐ亡くなっちゃったんですよ、だから。
あ、色はなかった。 はいはい。ほい。 はい。 あああ、そうなんですか。へえ。
うーん、すぐなんかあの、はくあの、段ボールを寝床にしてたんで、その中で、なんか、あの、ああっていう感じになってて
はい。
なんか私もあれが順調にいってたら、その。大きな鶏さんになって、とんでもない事態になってたかもなって今思い出しました。
あ、うん、ね、なってたかもしれないですよね。 ほんと、本当。ね。ちょっとね、あの、想像がつかないですよね。まだ、ワンちゃんなら何となくこう飼ってる人が多いから
あの、うまぐ うん。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
猫ちゃんとか、ま、なんとなく大きくなったりもこんな感じっていうあのは、分かるかもしらけども、鶏となると全然違う姿になっちゃいますからね。ね、ううん。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
え、へ、まあ、それちっちゃい子だったらね、なおさらですよね。まさかこんなになるなんてってね。なんか。
ね。<chuckles> びっくりしますよね。何
いや、なんかでも、あの、生きた学習でしたね。<laughs>
ね、ほんとに、ま、ん、ちょっと学ばたかもしれないですね、小学生にして。うん、こうかうん、簡単に可愛いからってもらったらいけないと思って。ね、私も習い事の、ねうん、てんす習い事の先生も別に
うーん。ええ。 いや。 あ、そうですね、でもそれが学べただけでもね。でも、結果的にその鶏さんも多分不幸にはなりませんでしたし、それはそれで。え
あ、そうですね。ま、新鮮な場所には、あの、行ってるのでで、まあ、い一応はそうですね。んふ、ふんふん。何か色んなことが起こるものですね、想像もしない。
うーん。うんうんうん。そうですよ。それは結果的にうーん。 <laughs> あ。 <laughs> そういえばあれですよね、あの、私行ったことないんで、はっきり分からないんすけなんか、名古屋にある熱田神宮でしたっけ。あそこって鶏いるんですよね？
はいはいはい。 そうです。鶏いっぱいいます。
そういう、くそういう感じですよね、たぶん、あの、おっしゃってるのは。うーん。
そうです。そうなんです。あの、まさにあの、鶏から、あそこ多分、その、いおっしゃった烏骨鶏、え、私、烏骨鶏はっきりわかんないすけど、色んな種類の、普通の鶏だけじゃなくって、あの、色んな種類のがいたんですよね。だかほんとに、何羽かって言ったら、もう、1000羽とかそれぐらいいたかもしれないですね。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
ああ、そうなんですね。 うんうん。 ああ、じゃあ、1匹紛れても全く分からない状態なんですね。
あ、あでふはい、あ、なんかもう話は尽きないですね、ペットのことで。あ、なんか色々面白い話ありがとうございます。あ、はい。
あ、そうですね。なんかでも、心温まるエピソードが <laughs> たのが、ちょっとあの、あれですけど、でもなんか、とてもなんかあの、いいお話を聞かせていただきました。
ね。 あ、全然、楽しかったです。ありがとうございました。
楽しかったです。ありがとうございました。

いや、なんか、なんかね、あの、私の友達が、あの、日本のなんか、あの、東京なんですけど、その、ちょっと郊外っていうか、あの、ベッドタウンみたいなところにの住宅街に住んでて、なんかその友達が言ってたんですけど、なんか裏のお宅がなんか烏骨鶏かなんかを飼ってて
うん。 うん、うん。 わい。 <laughs>
毎朝4時に鳴くんだよね、とかって言って。<chuckles>
文字に。ああ、はあ。
はあ、なんか、もうなんかうるさいけどなんか言えないみたいなことを言ってて <laughs> 住宅街で鶏飼うって言ってちょっと笑ってたんですけど。鶏はちょっと微妙ですよね。うん。
うん、ふん、うん。 あ。なるほどね。 なかなかね。あ、烏骨鶏ね、私烏骨鶏よく知らいけど、ね、ちょっとね、あの、びっくりしますよね、ほんとにひよこだから可愛い、可愛いってが貰ってきたけど、おなることをね、想像してないんですよね。うーん。うん。
そうそうそうそう、ひよこはね、むっちゃくちゃかわいいですけどね、ぴよぴよって言っ <laughs> でも大きくなるとこんなになるのねって感じですよね、ひよこって。<laughs>
びっくりしますよね、ほんとに大きくなって、子供だったから余計大きく感じたんですよね。
ええ。その鶏ちゃんはあれですか、朝早くに鳴くとかはなかったんですか？<laughs>
鳴いてたと思います、多分。